قُل لي بقى، إزاي أنت يعني لو في حد قال لك موضوع أو بت أنت بتتكلم في موضوع مهم، ولقيته بيسوف الموضوع دوّة.
إمم. إمم، بُصّ، أ أنا بصراحة يعني بالاحظ الموضوع ده في ناس كتير جدًا، لأن أنا كنت باعاني منّه، إن هو الواحد مثلًا بيبقى عايز يعمل موضوع معيّن أو كده، وبيبقى في نبرة صوته وهو بيحكي لي بيبقى نوع كده من أنواع إن هو مش ناوي خالص إن هو يبدأ دلوقتي، زي مثلًا أنا هابدأ فيه بعدين، أو أنا من أوّل بكرة هابدأ أذاكر. دي أصلًا كانت حاجة دايمًا كانت منتشرة أصلًا عندنا أنا وأصحابي في تالتة ثانوي، يعني مثلًا كان يبقى عندنا امتحان أو كده، فكان ن كنّا نقول لبعض: ها طيّب، الامتحان خلاص أهو قرب، هنعمل إيه؟ فهنر بُصّ، إحنا النهارده هنلعب بس شويّة، تعالَ بس نخش إيه نلعب كده PUBG كده والّا حاجة، وبعدين على بكرة إن شاء الله هنبدأ بقى، هنبدأ ونشد اليوم.
إمم. إمم. إمم. في تالتة ثانوي. إمم. إمم. ياه! أيّام الامتحانات، أو أو أو قرب الامتحانات؟!
آه قريب من الامتحانات، بس مش الامتحانات اللي هي الأخيرة يعني الامتحانات اللي هي بتاعة الدروس بقى و كده.
آه، لأ، هو ام الامتحان الامتحان امتحان، يعني برضو في التزام بمذاكرة أو كل الكلام ده كلّه. إمم.
إمم، إمم، بالضبط لأنّ هو في الآخر هيبقى آآ مراية عن الامتحان ال الfinal خالص، ف فكنا نفضل بقى
آه طبعًا، أكيد. طب أنت كنت بتتعامل إزاي بقى في المواقف اللي زي كده؟ يعني ممكن عدِّيت أوّل موقف وتجاوبت معاهم، وبعد كده آآ، يعني آآ، ابتديت بقى يعني آآ، تفوق أو تتراجع؟
بُص هو بصراحة يعني الموضوع خَد وقت كبير جدًا، ال يعني عشان أصلًا أفهم فين المشكلة بالضبط. يعني أنا بس كنت بالاحظ في الأول خالص، إن أنا ناوي أذاكر تمام، بابدأ إن أنا أحاول أذاكر وكده وأحاول إن أنا أقعد، ألاقي على ما أقوم علشان أبدأ أذاكر ممكن يكون فات 12 ساعة أصلًا. يعني أنا أبقي صاحي من النوم أقول آه ما أفضل كل شوية مثلًا إيه، أقول أنا هاذاكر بعد ما آكل، آكل فاروح قايل لأ، أنا هاذاكر بعد ما أنزل أشتري كذا، فانزل أشتري، طَب أنا هاكلِّم بس واحد صاحبي بس أشوف حاجة، طَب أمسك الموبايل ألعب. <tsk> كده فأنا بابقى أنا دايمًا عمّال إيه، أقول أنا هاعمل الحاجة دي بعد ما أعمل حاجة تانية الأول، فما يبقاش عندي
إمم. آه. إمم. ياه! إمم. إمم. إمم. إمم طَب تفتكر ليه ليه ليه الموضوع ده؟ هل مثلًا عشان أنت حاسس إن في التزام مثلًا بالمذاكرة، المذاكرة هتاخد وع وقت طويل، المذاكرة صعبة، يعني أنت ليه ك كل شوية قعدت تأجّل أو تُسوِّف مع نفسك؟
إمم. إمم. بُص هو ده بيرجَع لإن موضوع أصلًا المذاكرة بتبقى حاجة روتينية وبتبقى مملة، فالواحد دايمًا هيفضَل يفضَّل الحاجات اللي بتدّي له متعة أو بتدّي له نشوة، زي اللعب أو فُرجَة على المسلسلات أو كده، على موضوع إن هو يقعد يذاكر على كُرسي مواد هو ما بيحبهاش، حاجات هو مش عايزها. <tsk> اللي هو يبقى بيعمل شُغل معيّن، دي حاجة بتخلّي الواحد إن هو أصلًا كاره الحوار، فبتخلّيه إن هو يأجلها، ويفضَل يفكّر في إيه طيّب أكتر حاجة نِفسي أعملها دلوقتي، ويبدأ كمان حتّى يدور على الحاجات القديمة اللي هو أصلًا كان سايبها، بحيث إن هو يبدأها حالًا، يعني أنا فاكر كنت بالاقي نفسي بابدأ في مسلسلات لسّة أول خلا يعني لسّة أول حلقة بابدأها خ وخلاص عندي امتحان بُكرة أو بعد بُكرة، فاللي هو مش وقته خالص.
طبعًا. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. معقولة! إمم.
ف ب بيبقى حاجة يعني صعبة أوي على الم على الشخص إن هو يبدأ فعلًا بحاجة هو مستتقِلها، حاجة هو شايفها تقيلة، فدايمًا بيبقى زي م مهْرَب كده ليه إن هو يحاول يعمل أي حاجة مثلًا تنسّيه الموضوع. آمم، آآ نوعًا ما في حالة إنكار كده شوية الموضوع ده.
آه. طب قُل لي بقى، أنت دلوقتي أ حسّيت إن الوقت ابتدى آآ الامتحانات ابتدت تقرّب أو الكلام ده، إزاي تغلّبت بقى عن ال على الموضوع دوّة، وقعدت بقى مع نفسك قعدة كده قُلت والله لأ أنا لازم أعمل جدول أو واحد أو إيه الحاجات اللي استخدمتها عشان تمشي على روتين المذاكرة؟
إمم. إمم، امم. بُصّ، هو الموضوع بدأ إن أنا بعد ما لقيت إن أنا باضيّع وقت كتير أوي، قُلت لأ أنا بصراحة يعني لازم كده اشوف أصلًا وقتي بيضِيع فين، لأن أنا لو كمّلت كده، دي المفروض يعني يُعتبر من أهم يعني السنين اللي هتحدد في الآخر بقى الشُغل بتاعي بقى والمجال اللي أنا هادْرِسه وكده.
إمم. آه، المستقبل عمومًا.
بالضبط، فبقيت قاعد كده مع نفسي الأول، وبعدين بقيت عمّال أبُصّ حواليَّ: إيه طيب الحاجات اللي بتشغِلْني جامد؟ ما أبُصّ كده مثلًا الاق أشوف الكُتب، الكُتب لأ ما ما باقراش كتير مثلًا طول اليوم. آآ بانزل مثلًا مع أصحابي؟ لأ برضو ما بانزلش. طب إيه أكتر حاجة بتشغِلْني؟ الموبايل. عرِفت إن الموبايل ده يمكن أكتر حاجة بتسحَب الوقت جامد. طيب الموبايل بقى نفسه، إيه طيب الحاجات اللي جوّاه فعلًا بتسحَب الوقت بالطريقة دي؟ هل مثلًا اليوتيوب؟ هل من ال الفيسبوك؟ هل كده، فلقيت الحاجات اللي بيبقى فيها ريلز وكده بتسحَب وقت كبير جدًا، لأن الموضوع إن أنت ما تبقاش واخد بالك أنت أنت بتعمل إيه، لأن هو الموضوع بيبقى كل فيديو 30 ثانية، فأنت على ما تشوف فيديو أنت بتحِس إن أنت خلّصت فيديو 30 ثانية، اللي هو ولا حاجة. لكن تقعد كده شوية، آه، تقعد كده شوية، تلاقي لأ أنت أصلًا خلّصت 100 فيديو 30 ثانية، <tsk> فيعمل لك يعمل لك أزمة في الوقت، ما تبقاش أنت آه أصلًا حاسس إن أنت خلّصت حاجة، وفي نفس الوقت لقيت إن وقتك كله راح، وكمان بتطْلَع من الموضوع مُرهَق نفسيًا بسبب ال الحاجات، كمية الحاجات الكبيرة اللي أنت شُفتها، فقُلت خلاص طالما أنا كده عرفت
إمم. آه. إمم. إمم. ده حقيقي، إمم. إمم. آه. إمم. طبعًا، طبعًا، ب ب في استهلاك بتحِس إن المُخ بتاعه مو أ بتاعك مستهلَك.
بالضبط، بالضبط، دخّل لك معلومات كتيرة أوي، <tsk> فأنا أما بدأت أحس إن أنا أنا تمام، أنا عرِفت كده خلاص ال المشكلة كانت فين، أبدأ بقى إن أنا أحاول أحلّها، فاتصلت بواحد صاحبي وكده وسألته لو هو برضو عنده نفس المشكلة، قال لي آه أنا برضو بصراحة عندي نفس المشكلة. آآ، كان ساعتها إحنا ما كناش محملين تيك توك، فكان تقريب وكان ساعتها برضو اليوتيوب ما كانش لسه في ريلز، فالحاجة الوحيدة اللي كان فيها ريلز كانت الفيس. فقُلت لصاحبي وكده: آآ، خلاص طب إيه رأيك آآ نحاول نقلل خالص استِخدامنا للفيس؟ قُلنا تمام، فنزّلنا برنامج كده آآ بيقْفل الفيسبوك بعد وقت معين، بعد مثلًا 5 دقايق أو 10 دقايق استخدام، يقفله لك طول اليوم، ما يبقاش ليك في اليوم ممكن غير عدد دقايق مُحدد. آه فبصراحة ده فادنا أوي في الأول، بس بعدها رجعنا تاني لنفس الحوار آآ بإن إحنا مسَحنا البرنامج، آه بانسى آه.
إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. آه. ممتاز. إمم. إمم. آه طبعًا، طبعًا، لازم في وقت من الأوقات تبتدي يعني ت ت تقول stop أو كل الكلام ده. طب قُل لي بقى إيه الدور يعني في مرحلة الثانوية العامة، هل الأهل- الأب والأم- ليهم دور إن همّ يعني يخلّوا ال يخلّوا أولادهم ي يبعدوا عن ال عن ال عن ال عن ال التسْويف دوّة، أو ما يحسوش بالمسؤولية أو كل الكلام ده؟ هل الأب والأم ليهم دُور في الوقت ده؟
إمم. إمم، إمم. بُصّ والله، همّ بيحاولوا على قدّ ما يقدروا إن همّ يبقى ليهم دور، إن همّ مثلًا هتلاقيهم دايمًا عمّالين يحاولوا يفكروا مثلًا الابن ب بوقته، بإن أنت مش قلت لي أنت عندك مذاكرة؟ يعني دي دايمًا كانت تحصل، كان والدي دايمًا كان يخش عليَّ يفضل يقول لي: أنت مش المفروض عندك امتحان بكرة؟ أنت مش المفروض عندك مذاكرة تعملها؟ أنت ال المساعدين بتاع المدرس بتاعك اتصل وقال إن أنت الدرجات اللي فاتت ك ما كانتش كويسة، وإن أنت عندك امتحان قريّب، آآ، لازم تحاول تحافظ على وقتك وكده. وكان دايمًا برضو يفضلوا يراقبوني مثلًا، يخشوا كده كل شوية يتأكدوا أنا باذاكر والّا لأ، كنت أقول لهم لأ أنا باخلّص حاجة وكده، فهمّ كانوا يحسوا أصلًا فعلًا إن أنا أصلًا عندي مشكلة في موضوع التسويف، كانوا بيحاولوا بقى إن همّ يحلوه مثلًا بموضوع إن همّ يكلموني، يفكروني إن أنا عندي هدف وكده، بس المشكلة إن هو الأهل برضو مش هيبقى ليهم أوي آآ سُلطة في موضوع ال ال استخدام الوقت، لأن في الآخر.
إمم. آه. إمم. تمام. إمم. إمم. آه. جميل. آه طبعًا، أنت لو عايز تضيّع ال ال الوقت هتضيّعه بطريقةٌ ما يعني.
إمم. بالضبط، يعني في الآخر ممكن تلاقي نفسك- ودي كانت بتحصل لي كتير- إن أنا قاعد بس باصص للحيطة، فاللي هو أنا الوقت برضو لسه بيضيع ومش عارف أعمل أي حاجة فيه، فهو الموضوع لازم يكون جاي من جواك أنت، لازم أنت اللي تبدأ تحل المشكلة من نفسك، لأن الأهل برضو يعني كل اللي يقدروا عليه بس هو موضوع شوية كلام بس، يقدروا يكلموك شوية، لكن في الآخر برضو بيبقى القرار في الآخر وطريقة التغيير في الآخر بتبقى في إيدك.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. آه، هل الكلام اللي أنت بتقوله ده، إن أنت آآ، عايز تذاكر عشان مستقبلك أو عندك هدف معين أو الكلام ده، الكلام ده كان بيصبرك في لحظتها إن أنت قاعد مثلًا قدام المذاكرة، ما تقفلش الكتاب وتقوم، أو يعني آآ، خلاص أنا مَلّيت طب شوية وأرجع، كان عندك الحافز دوّة؟
إمم. امم، امم. آه بصراحة، يعني هو أنا أصلًا ما كانش عندي أصلًا حافز تاني غير ده؛ يعني أنا دلوقتي كنت بافضل أفكر نفسي وأنا قاعد مثلًا باذاكر أو كده، إن أنا كنت باحس إن أنا خلاص زهقت، يعني كفاية ساعتين، كتير قاعد ساعتين باعمل نفس الحاجة. وأيوه لسه الواجب ما خلصتوش، <tsk> فكنت أفضل أفكر نفسي: طب أنت هتقوم دلوقتي، أنت عارف لما تقوم مش هترجع تاني، وهتفضل تضيّع وقتك، وهتفضل تسوف في المذاكرة المتبقية عليك، فحاول إن أنت تخلص الأول، وحاول إن أنت تخلص الحاجات اللي عليك، سواء كان واجب مثلًا والّا امتحان عَمّال تحله، حاول تخلص كل حاجة وتفنشها، بحيث لما أنت بقى تضيّع وقت تبقى خلاص أنت بتضيع وقت وما عندكش حاجة تانية، اللي هو مافيش فوقيك حاجة مقيداك. فكنت أفضل أفكر نفسي أصلًا أنا باعمل ده ليه؟ فأفضل أقول آه، أنا باعمل ده كله عشان أخش الكلية المعينة، علشان أقدر أبقى لما في المستقبل أقدر أشتغل الشغل المعين ده، <tsk> فبقيت واحدة واحدة قادر فعلًا إن أنا أركز على هدفي أكتر، فكان يديني شوية تشجيع إن أنا أكمّل، ما يبقاش بس مجرد إن أنا قاعد مثلًا سرحان وخلاص، أو قاعد باخلّص مثلًا ساعة والّا حاجة، وأقوم حتى لو أنا لسه ما خلصتش اللي عليَّ أو كده.
امم. امم. آه. امم. تمام. آه. امم. جميل. امم. جميل. جميل جدًا. آآ، عايزك بقى تدّيني روشِتة كده للشباب ال ال اللي في نفس السن بيمروا بالمرحلة دِيَّة، و في نفس الوقت عنده كده، معاناة إن هو، آآ، يقعد يركِّز آآ، ورغم بقى وجود كل الحاجات اللي حواليه، الموبايل، الapplications الكتير آآ، الألعاب، الج يعني كل الكلام ده. عايزك تدّيله روشِتة كده من تلت خطوات، على أساس آآ، يبتدي يركز ويبتدي يحط لنفسه هدف لو مش حاطط لنفسه.
إمم. امم، امم. أيوه. بُص، يعني من تلت خطوات، يعني أقترح عليك بصراحة، آآ، أوّل حاجة، إن إن الواحد يعرف أصلًا إيه اللي بيضيَّع في وقته. تاني حاجة إنّه يبدأ يحل، آآ وقته بيضيع إزاي، فيبدأ يحلُّه. تالت حاجة، إن هو فعلًا يحاول يركِّز على هدفه، إن أنا عايز حاجة احققها. يعني مثلًا أوّل خطوة، إن أنا أعرف هدفي. يعرف يشوف مثلًا على الموبايل بيبقى في، آآ، مثلًا حاجة اسمها وقت الشاشة، ده بيشوفه كده من الإعدادات، يشوف هو، دايمًا بيضيع وقته مثلًا على برامج إيه. البرامج دي، بقى نبدأ بقى ننتقل أصلًا المرحلة التانية، إن هو خلاص عرِف أنا باضيَّع وقت في البرامج معيّنة دي. أخش بقى البرامج دي، أشوف أنا إزاي ممكن أقدر إن أنا أسيبها، أو أقدر أستبدلها، أو أقدر أقفلها، أو أقدر أحط قيد عليها، بحيث ما تِفضَلش مفتوحة لأكتر من وقت معيّن، فيبدأ واحدة، واحدة، يحاول يقلِّل في وقته معاها، وبعديها، بعد مُدَّة كده معيّنة، يحاول إن هو فعلًا يشيلها خالص من على موبايله. ودي بصراحة نفعِت، حتى في برامج كتيرة يحس أصلًا فيها إن هو لأ، أكنِّي مُدمن عليها أو أكنِّي مش قادر أستحمل اللي أنا أصلًا أعيش من غيرها، لكن فعلًا لو مسحها، مش هيلاقي أي حاجة اتغيرت، بل هيلاقي أصلًا كمان أنه هو عنده وقت كتير جدًا، مش عارف يعمل إيه فيه، فيتقل في الآخر للمذاكرة. تالت خطوة بقى، ودي الأهم أصلًا، دي اللي بنعمل كل حاجة عشانها، إن هو عنده هدف وإن هو بيحاول يوصل لحاجة، وإن هو حتى لو كان هدفه بسيط، مثلًا زي إن هو مثلًا، هو شغّال أو أو كده، فهو بس عنده آآ، تاسك معيّنة، إن هو لازم بس يخلَّصها قبل ميعاد معيَّن. حتى لو الموضوع كان بسيط زي ده، لازم يركِّز عليه، وإن هو يقول أنا هاعمل كل اللي أنا نفسي فيه وكل اللي أنا عايزه وكل اللي أنا ناوي أعمله دلوقتي، بس بعد ما هاخلَّص مذاكرة. يخلّي التسويف يبقى تسويف عكسي، يعني يسوِّف الحاجة اللي هو نفسه يعملها، عن طريق إن هو يعمل الحاجة اللي هو بيكرهها الأوّل، بحيث إن هو لمّا يخلصها
إمم. أيوه. تمام. آه. آه. جميل. إمم. إمم. تمام. إمم. آه. إمم. آه. إمم. آه. إمم. إمم. تمام. إمم. حلوة التسويف العكسي دي جدًا على فكرة، حلوة جدًا، ك ك ك كطريقة إن الواحد يعني، ي يتشجَّع إن هو يبعد، إن هو حياته تبقى متسوِّفة، أو هو اللي بيسوِّف في الحياة عنده. طب أ سؤالي ال سؤالي الأخير ليك، آآ، دلوقتي أنت
آه <chuckles> إمم، إمم.
مُمكن تحُط روتين تاني أو هواية تانية، عشان تبقى بجانب المذاكرة. يعني مثلًا لو أنت زهقت من المذاكرة أو حسيت إن أنت فقدت تركيزك أو تعِبت شوية آآ أو ي ما كُتر التركيز برضه بيعمل تعب. هل تنصحه مثلًا، إن هو يقوم يعمل رياضة، يقوم يمارس هواية بيحبها ويبعد عن الموبايل؟
إمم. مضبوط، أيوه. إمم، أيوه بُص، هو فعلًا الموضوع اللي هو الرياضة، وإن الواحد يعمل هواية كويسة بعيدة عن الموبايل، وبعيدة عن الشاشات، وبعيدة عن اللي هي المصادر اللي بتدي دوبامين سريع دي، فعلًا دي بتأثر جدًا، بتخلّيه إن هو يرجَّع توازنه لنفسه تاني، بحيث إن هو يقدر بعد كده لمّا يرجع يكون عنده شوية تركيز، يكون الدورة الدموية مشيت في جسمُه، فيعمل له كده نوع من أنواع إن هو خلاص داخل في المود مثلًا بتاع إن هو يقدر يقعد ويذاكر ويبقى مركِز، ما يبقاش بس عمال يفكر أنا هاعمل إيه على الFacebook، هاعمل إيه مثلًا مع صحابي هنلعب بالليل كده <tsk> لأ، يحاول إن هو فعلًا يعني يعيش حياة جنب الشغل بتاعه أو جنب المذاكرة بتاعته من غير ما تأثر عليه التأثير البشع السلبي بتاع الموبايل ده.
إمم. امم، إمم. امم. تمام. إمم. آه، إمم. أنا باتفق معاك مليون في المِيَّة. عمومًا في نهاية حديثنا شكرًا، شكرًا جزيلًا.
العفو، علي إيه، أنا استمتعت جدًا بيك، شُكرًا.